أيوه فاهمِك، بس يعني الحقيقة على السوشيال ميديا بالنسبة لِك مؤثّرة في حياتِك الواقعية بشكل كبير، سواء كانت الأخبار دي أنتِ مش متأكدة إن هي Fake والّا لأ.
بنسبة كبيرة آه. بنسبة كبيرة بابقى حاسّة إن هي مأثّرة على حياتي مأثّرة، على مودي. باحس إن أنا حتّى مش قادرة أتعامل مع اللي حواليّا فترة. بابقى حياتي كُلّها وقفت على الحدث ده.
يعني يعني ما فيش balance بين الاتنين بشكلٍ ما يعني؟ ما فيش توازن بشكلٍ ما، ما بين حياتك العملية حياتِك ال الواقعية قصدي وحياتِك ال ال على السوشيال ميديا؟ لإن هي برضه كلمة حياتِك على السوشيال ميديا دي أ يعني باحسّها awkward شوية لإن لإن اه هي ما فيش حياة على السوشيال ميديا وإحنا بن أهي بنقرّب بس همزة وَصْل ما بيننا وما بين ناس تانية م ف ممكن تكون مسافات ما بيننا بعيدة شوية.
أكيد ده كده، كده. ما أنا باجي بقى أشوف باحس إن الموضوع بيبقى إيه، هو ممكن أو يمكن ده بعد فترة بدأت أحس إنه هو لأ أهدى شوية، علشان الناس بتت حدث حصل هي مصر كُلّها بتتكلّم عن الحدث ده. أو اللي بيظهر لي فجأة هو الحدث ده، فباحس إن العالم كُلّه فجأة مش مصر بس، بقى الحدث ده بس.
إمم. إمم. طب مُتف آه، ب أيوه. يعني مصر كُلّها شايفة إن أ أنا فاهمِك، أنا فاهمِك، أ أنا فاهمِك طيب، هل أنتِ عندِك استعداد إنِّك تتخلّي عن حياة السوشيال ميديا والحياة ال ال الوق الر ال الرقمية لو هي جات عليكِ أو جات على صحّتِك النفسية؟
الحدث ده أهَم حاجة في الكون.